Хотя знаешь, с другой стороны, вот сейчас уже, по прошествии многих-многих лет, этот ты смотришь и вот такой думаешь, о, как миленько. То есть это тебе кроме улыбки ничего не вызывает. Хотя было время. Да-да-да. Поэт
М. Вот именно вот именно. Да, я об этом говорю, то что тут вообще нет ничего такого прям, я бы сказал бы, негативного. На самом деле, очень-очень, как по мне, до сих пор трендово. Как тогда, просто это свой тренд, это к такое как бы своя культура, своя субкультура.
Это и ты себя ощущаешь законодателем моды. А не а не то, что ты э как ты и идёшь не за ними, а ты идёшь впереди них. <laughs>
Вот именно. Вот именно. То есть, получается, я не подобаю трендам, я их создаю. Я и есть тренд!
Я их создаю. Да-да-да, да-да-да. Вот, и самое смешное в этом во всём то, что я себе казался очень, м, в тот момент, вот вот именно вот в такой вот, в таким вот внешним видом, я я казался очень привлекательным и вообще, э, секси. Вот, а как оказалось, да, как оказалось, что нет, <chuckles> вообще нет <chuckles> абсолютно нет, э, 0, э это это была как раз противоположная абсолютно история.
Мгм. Всё, пожалуйста! М. <laughs> Ну. Мгм мгм.
Вот, да ну. Да то есть.
Ну ничего, ничего. А так, если, вообще, в принципе, посмотреть, м, то есть вообще любой тренд или что бы ни было, вот ты держишься от этого как-то подальше или вообще ни за чем не следишь. Может, есть какая-то даже, например, вот арт-среда, да? А например, какие-то модные стили написания текста. Или если люди, там, в "Фотошопе" занимаются, что-то такое делают, они же обычно тоже всяким техникам прибегают. Я вот это имею в виду.
О. Да, тренды есть не только в моде, тренды есть во многих вещах. Так как я занимался долгое время, э, видеосъемкой, а также написанием, то, соответственно, у меня есть э чёткое понимание, что есть, например, тренд, э, обработки видео, то есть какой-то рваный монтаж клиповый нап или какие-то а засветы. Вот 1 время все видео были с такими, э, они флёр называются, я не знаю как по-русски, ну, короче, засветики такие, переходы между кадрами, они были через такие засветы, как будто тебе кто-то фонарём в ф ф в это в камеру посветил, там такие разводы пошли. Да, да, да, да, такие переходы. Это прям это прям все подряд шарашили, вот такие, особенно если э какие-нибудь там свадьбы, еще что-нибудь, вот такое коммерческое, что-нибудь такое.
Конечно. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Чё-то такое слышал, да. Мгм. Мгм. Это как переход? А! Да да да да, тогда точно знаю. <laughs> О о о, всё, не могу, да.
Да, это были прям супертренд, и все прям как, э, как под гребенку вот эти переходы делали. Потом наоборот стали что делать? Давайте делать э там резкие переходы, чтобы там крупный план, э, сочетался с крупным планом, то есть сначала с голова 1 человека, потом резко голова другого человека, то есть это такой специальный приём, когда всё такое дёрганное немножко, ну, то есть это такие тренды, которые периодически влетают, все их начинают пользоваться, они какое-то время держатся, потом какие-то новые. Ну и так, как во всём. Вот. А в написании в написании да, тоже есть. Причем есть прям глобальное изменение, э, трендов ф в кино, в сценаристике. Это правда. И его прям видно. Прям видно, что меняются тренды и вся вот эта индустрия. Что?
Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да. Какое?